Pero a ver, ahora cuéntame, ¿qué momento en la naturaleza te dio paz interior?
Pues más que nada, eh, la naturaleza te conecta con muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo el salir a a oler ese frío, el aire, y más si vives cerca de una montaña. A mí lo que me pasa que, pues, no tengo cercas a una montaña, pero está accesible.
Ujú. Okey. Ah, okey, ajá.
Y y entonces, pues, tiene todas las todas las estaciones del año, porque en primavera, pues, empieza así como que a florecer, el verano es muy bonito para ir a senderear. El otoño, pues, te da ese esa invitación a disfrutar la lluvia, bueno, cuando te deja, ¿verdad? Porque hay veces que es tormentas y ya no puedes. Y el invierno, pues, verlo todo blanquito y todo nevadito, eso es lo que me invita.
Ujú. <laughs> Tenías que parar. Ajá. Okey, ¿y qué momento recuerdas así que haya sido como el que marcó, o, que te dio como más tranquilidad o más paz? ¿Puedes compartirnos algo? Y, ¿dónde estabas? No sé. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento para que realmente conectaras como con esta tranquilidad?
Bueno, el solo acto de respirar ese aire frío y puro de la montaña, ya me despeja realmente la mente, es como si, mm, cuando empiezas a tener ese tipo de bocanadas de aire y te levanta el estrés. Más que nada, ya te lo empieza a manejar y lo empiezas a dejar ir, y empiezas a analizar, mm, tal vez la situación del día, o, de la semana, del trabajo. Y a veces, pues ya, mm, empiezas a olvidar un poquito también de la contaminación del ruido, del smog de la gente también, hay veces que desintoxicarte de las personas que nos rodean, porque quieras, o no, a veces llega un punto de que te saturan de ideas, de cosas.
Ujú. Okey. Sí. Ujú. Sí, como que tienes una desconexión, ¿no?, ah, como de todo lo que vives día a día, y que al final llegar a ese sitio te puede ayudar a, pues, sí, a desconectarte de todo, tanto de lo bueno como lo malo que tienes afuera, y solo concentrarte como en ese momento, ¿correcto?
Exacto. Exacto, pues, más que nada dejándome con una claridad mental que no consigo en otro lugar seriamente.
Ujú.
Eh, a veces también escuchar- escuchar el crujido de de las hojas que pisas, o, cuando empiezas a caminar por ahí, y ves a un una ani un animalito, o, también tiene un río. Entonces el ruido del río, pues, eso ya también te empieza a despejar un poquito la mente, y encontrar un poquito de paz interior. Bueno, en el caso de que vayas solo, ¿verdad? Porque también, pues, esta actividad se puede hacer con mi pareja, o, con amigos.
Ah, mira. Ujú. Que lo puedes compartir. Órale, eso está muy bien. y cuéntame, en estos momentos cuando estás ahí, ¿qué es lo primero que recuerdas? No sé, el olor, eh, algún paisaje, algo en particular, el canto de los pájaros, no sé qué es lo primero que que recuerdas cuando estás como en estos momentos.
Asi es. Más que recordar, veo lo que ha transcurrido durante mi vida por hacer ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Eh, como, por ejemplo, eh, cuando era niño, en algún momento mis padres me llevaron a la montaña, esto era invierno. Entonces, ahí de repente, pues, se ves todo blanquito, todo bonito, y no sabes qué qué va a pasar, o cuál va a ser el tipo de la aventura. Entonces, ahí empie empiezas a hacer actividades al aire libre y sobre todo de invierno. Y ahí empieza más con más que nada esta historia como buscar un poquito de paz interior, este, conectándola con ese tipo de nut naturaleza.
Ujú. Ya. Ujú. Justo. ¿Y qué es lo que puedes detectar como en tu cuerpo o en tu cabeza? Cuando estás como en estos momentos de tranquilidad, ¿no?, cómo dices, ¿cómo cómo lo refleja tal cual tu tu cuerpo?
Bueno, pues, más que nada, <giggles> eh, te vuelves un poquito más atlético. Eh, obviamente, y empiezas a consumir cosas que dices, mm, esto me pesa mucho en el estómago, como para ir a realizar cierto tipo de actividades, como por ejemplo, el senderismo. Tú sabes que no te puedes llenar el el el estómago de mucha comida, o, de mucha grasa porque no te permitiría a avanzar rápido. Y, pues, más que nada, pues, empiezas a consumir ese tipo de de barritas proteínicas, y y cosas de esas que se pueden llevar en el camino, que no pesan mucho.
Ah mira. Ujú. Ujú. Ujú.
y que tampoco te ponen en riesgo tu salud, bueno, <giggles> hay unas que son altamente procesadas, y hay que tener cuidado nada más en eso.
Okey. Sí, que también tendrías que estar al pendiente, ¿no?, de que no, pues, no te pueda caer algo mal en este tipo de actividades. ¿Y tú recuerdas q si este, o sea, cuál fue como los primeros cambios que empezaste a notar con estas pues sí, con este hábito, a lo mejor de empezar a hacer senderismo, de empezar a ir, que haya tenido como hoy un un impacto, que haya sido un impacto a largo plazo?
Así es. Bueno, uno, sobre todo la salud, ¿verdad? La salud física, que es la la vez que mejora, ¿por qué? Porque, pues, lo sientes en tu cuerpo, tú sabes y conoces tu cuerpo. Y la otra, por ejemplo, algo muy curioso que me pasó, de que me gustaba una niña, ¿verdad? Una muchacha
Ujú. Ujú. Ajá.
y por más que yo insistía, así como que tratar de verla, pues, un día quedamos, y y obviamente, pues, la invitas a a tomar algo, o comer algo y, ¿qué pasa? Que estando ahí, en en en ese lugar, cuando al fin se dio y al fin me me aceptó la invitación. Eh, ella estaba en su celular, o sea, muy metida en su celular, dije: "Mm, tengo que organizar otra otra estrategia", y peor aún se complicó, ¿por qué? Porque llegaron más gente. Gente conocida mía, gente conocida de ella, pues, del del mismo barrio, ¿verdad?
Ujú. Okey. Ujú.
Y ya no puedes hacer nada más que, pues, conversar y seguirle el juego a todos los demás, y tratar de pasarla bien en en ese momento. Entonces pensé en otra estrategia.
Okey.
Ajá.
¿Y cuál fue esta estrategia que que o que modificaste?
Bueno, afortunadamente para mí era invierno, entonces estaban las primeras nevadas, y dices: "Bueno, yo sé hacer esto. Entonces, ¿por qué no la invito a a esquiar?" Y claro, fue lo primero que hice, y le le dije: "Pues, vente, oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría esquiar?, voy a ir a la montaña". Y haces casi como un resumen de lo que haces el fin de semana o cosas así. Y aceptó.
Ah, bien. Ujú. Ah, qué padre.
Aceptó, entonces, eh, estando en la montaña, pues, ¿qué es lo que haces?, le muestras todo el lugar, las instalaciones, tratas de hacerte el interesante como siempre, ¿verdad?
Claro. ajá.
Y obviamente, pues, viene el paso que sigue. El paso que seguía era empezar a a enseñarle a hacer las cosas, cómo ponerse las botas y esas cosas. Pero, pues me
Sí, como hacer más cercana la cita.
Exacto, más que nada hacerle una experiencia que que, pues, que le gustara, y y aparte que conectara con mis ideas y mis emociones ¿verdad? Si no, pues, de nada iba a servir. Bueno
Ujú. Claro. Sí, no.
Entonces, ¿qué pasó después? Yo pienso que fue lo lo importante, eh, del día después, no el día después, porque era realmente lunes. ¿Qué fue lo importante? Que esa conexión en la montaña, en su trabajo, en su mundo, en sus en su círculo, empezó a hablar de esa experiencia que tuvo conmigo, y les empezó a ajá, y les empezó a comentar a sus amigos, a su gente, a sus conocidos, y sobre todo a sus compañeros de lo padre, o, de lo fascinante que es ir a la montaña y hacer este tipo de de actividades. <chuckles> Y ahí fue me lo que me ayudó.
Ujú. Órale, qué bien. Claro, o sea, como que compartiste un eh, un poco de tu experiencia para poder conectar con esta chica, y al final, pues, hubo como esa retroalimentación, ¿no? De que, pues, le le gustó, que la la pasó bien también al al compartir eso contigo. Y oye, justo como esta parte que, pues, que al momento de que integraste este hábito a tus días, o que empezaste a buscar esta tranquilidad a través de del senderismo y eso, ¿consideras que tus prioridades cambiaron y que otros hábitos se pudieron modificar para poder lidiar con el tema del estrés, ya como en a lo mejor en la ciudad, o así, no tanto en el tema, pues, de ir a caminar?
Jum. Claro que sí, porque, bueno, modifiqué un poquito varias cosas, como tú me lo preguntas. Una, pues, aprendes en este caso a manejar un poquito más el estrés, ¿por qué? Porque estando en con conexión con la naturaleza, bueno, de alguna manera, y haciendo este tipo de actividades que son actividades físicas, no extremas, pero te requieren de mucha energía. Bueno, ¿qué pasa? Que no te da tiempo de estar metidos en la tecnología, o en un celular, o atender llamadas, porque, pues, baja, subes, baja, subes. Yo me refiero en el en el caso de ir a esquiar. En el caso de senderismo, pues, ya depende de la del de la montaña si hay señal o no, ¿verdad? Porque ahí sí te da oportunidad de de responder una llamada, ver el WhatsApp y ese tipo de situaciones. Yo pienso que más, eh, y meterse en una actividad física que te entretenga, que te mantenga más que nada entretenido. Eso sería lo sensacional. Exacto, y ahí pues empieza la conexión, y te evita muchas cosas. Otra cosa que también me di cuenta que me gustaba tanto ir a la montaña que empecé a ir solo, o sea, no encontraba con quién ir.
Ujú. Okey. Ujú. Te mantenga bien. Oc Ujú. Ah, mira qué bien. Ujú.
Pero, ¿sabes qué? Era peligroso. <chuckles>
¿Te llegó a tu suceder algo complicado cuando fuiste tú solo?
Por muchas razones. No precisamente yo me refiero a lo peligroso, ¿por qué? Porque te empieza a gustar tanto este tipo de actividades, hacerlas tú solo, que, ¿qué pasa? Ya no toleras a nadie que te acompañe a hacerlas. O, pues, simplemente vas por tu lado y así como que, ay, vas renegando a veces, y sí me pasó. Es de que: "Ay, pues es que se quedó atrás, hay que regresarse para ir por él, hay que ayudarle, que por ahí se fue y se volteó, y ahí está atorado". Entonces había que re regresar, entonces te atrasaba en lo que es las actividades que tú ya tenías planeadas, ¿verdad? Y en vez de disfru
Ujú. <chuckles> Okey. Ujú. <chuckles> Ujú. Si en vez de ayudarte te estresaba. <chuckles>
Exacto, en vez de disfrutar el el momento de ir a la montaña, realmente terminabas estresado. Entonces, por ese lado, yo diría que es muy peligroso hacerlo solo.
Okey. Y, por ejemplo, cuando llegas a ir, ya sea solo, o, acompañado, ¿cuánto tiempo le dedicas a a estas actividades? Ya sea como a esquiar, o, hacer senderismo.
Bueno, en el caso de que tenga yo que ir solo, eh, tengo que ser breve, tengo que ser rápido, ¿por qué? Porque, pues ya estoy casado, ya demanda un poquito de más de tiempo mi pareja y sobre todo que disfrutemos ese tiempo de ¿qué sería? De descanso del trabajo para pasarla juntos. Entonces lo hago rápido, máximo 2 horas y y ya me regresé. Y tampoco tamp lo hago así como que todos los domingos, como <chuckles> como tengo amigos que todos los domingos tienen que estar en el fútbol, todos los domingos. Eh, eso ya sería muy exagerado. Bueno, aparte, eh, mi pareja me ha ayudado mucho en ese aspecto, ¿verdad?
Ujú. Okey. Ah, súper bien. Ujú. <chuckles> Ujú.
Para no hacerlo
¿Compartes con con tu pareja esta actividad o o eh, o prefieres tú ir solo siempre?
Fíjate que no mu no tanto porque de alguna manera sí le gustó, pero no aprendió a hacerlo y, aparte, eh, su trabajo, eh, le absorbía muchísimo tiempo y a veces, que que los domingos preferiría que yo me fuera a la montaña y que nos viéramos más tarde, por ejemplo, para ella avanzar. Entonces, también eso como que un poquito me dejó a mí hacerlo solo, pero, eh, como te comenté, que en su oficina, en su trabajo, empezaron a comentar de esto y ellos me empezaron a buscar, o sea, sus compañeros y amigos y amigas me empezaron a buscar para que hiciéramos ese tipo de actividad y que les enseñara, ¿verdad? Pero, obviamente, fue un caos. <chuckles>
Ujú. Ujú. Ah, qué bien. Ujú. <chuckles> Y oye, sí alguien, por ejemplo, que te busque para que lo ayudes, o para que le des algún consejo, algún tip para comenzar a hacer este tipo de actividades, y que oja obviamente, pues, pueda encontrar como esta tranquilidad y que no se vaya estresando, ¿qué le podrías decir, o, qué le podrías aconsejar?
Primeramente que busque lo que realmente sepa hacer, porque a veces uno se cree esa esa falacia del planeta entero o de los horóscopos y esas cositas que pide y se te concederá. Bueno, esa es una gran mentira. Realmente, sí eres bueno para hacer las cosas, adelante, ve a hacerlo pero, ¿qué tal si eres muy malo? Quieres esquiar, por ejemplo, quieres ir a esquiar, pero realmente ni tienes la capacidad, ni el tiempo, ni el dinero, y aparte lo haces 1 sola vez, ¿para qué quieres insistir en lo mismo? Mejor dedícate a otra cosa, a lo que seas realmente bueno. Sí eres bueno, no sé, a lo mejor componiendo un vehículo, dale, dale, porque a lo mejor de ahí es tu futuro y tu manera de, eh, de generar ingresos.
Ujú. <chuckles> Ujú. Ujú. Ah mira, perfecto. Oye, pues ha sido un tema bastante interesante de de platicar contigo. Creo que, pues sí, el hacer alguna actividad al aire libre, pues, siempre te va a conectar, pues, con la calma, con el desestrés, y sobre todo poderlo lograr, o llevarlo este paso, esta tranquilidad a tu vida diaria, pues, siempre va a ser algo muy enriquecedor, y te va a funcionar muy bien para tener una vida en general más más calmada y más tranquila. Así que te agradezco mucho por haber compartido, pues, estos tips, estas experiencias. La verdad la disfruté muchísimo, así que te agradezco mu mucho por ello.
Exactamente. Gracias a ti, fue un una bonita charla platicar de esto, eh, sobre todo de las emociones y conectar con la naturaleza. Te lo agradezco.